Oye, ¿y tú consideras que los plásticos en la naturaleza son un problema?
Absolutamente. Claro que sí.
Okey. ¿Y cuál es este problema que están representando los plásticos?
Pues, varios a decir verdad. Uno de ellos por mencionar son los microplásticos o la cantidad microscópica que ya tenemos todos en la sangre o la mayor parte de la población. Difícilmente ya encuentras
Ujú. Okey, no sabía de esto, de ¿en qué consiste esto de los microplásticos?
Pues, por ejemplo, todos los envases que utilizamos que no están libres de PFAS, creo me no sé si es correcto, pero creo que es así. Si no, ya lo corregiré después.
Okey. ¿De qué?, <chuckles> perdón. <chuckles> Ajá.
Y estos sueltan, eh, mi microplásticos que nosotros consumimos. No solo eso, incluso las fábricas sueltan residuos plásticos que se liberan al medio ambiente y que nosotros respiramos. Esas son pequeñas cosas minúsculas.
Ajá.
Ahora.
¿Eso significa que los microplásticos son tan pequeños que forman parte ya del aire que respira la gente?
Sí, de hecho, ya ya ya hubo experimentos en las que se analizó la sangre de ciertas población, concentración de gente, y cas prácticamente todos presentan una cantidad de microplásticos en la sangre.
Okey. Ujú. Oh, tremendo. Oye, ¿hay otro medio en el que se esté propagando esta inclusión de microplásticos, además del aire?
Sí. Claro, en lo que te mencionaba en los envases como el agua, este, recipientes donde se almacena comida, em, productos que usamos en casa, que son plásticos, e incluso, en en lo que usamos como sartenes para preparar los alimentos muchas veces, pues, el teflón, ese también se llega a soltar y nosotros lo consumimos. Y eso es tóxico.
En el agua, wao. Tremendo. Suena preocupante.
Bastante. Yo cuando me di cuenta, la verdad, me quedé impactado. Porque
¿Por qué qué cuál es el impacto que causa sobre la salud o qué fue lo que te impactó de saber que había una cantidad considerable de plásticos pequeños en nuestra agua y en nuestro aire?
Pues deja el agua y el aire, ya en la sangre que toda la humanidad ya tenga en la sangre esta cantidad de microplásticos que no son biodegradables es es para alarmarse porque es venenoso, entonces lo que puedes provocar incluso con esta cantidad, eh, una de que se envenene tu cuerpo, fallas, eh, en los órganos o incluso envenenamiento o lo que es peor cáncer.
Okey. Ajá. Okey, no, pues entonces sí tiene consecuencias bastantes graves lo que estás mencionando.
Totalmen
Oye, ¿se están tomando cartas en el ac en el asunto para esto, para la solución del la reducción de microplásticos en el medio ambiente y en la sangre de las personas?
Pues es difícil saberlo con exactitud, porque mira, podemos ver en las noticias que que lo disfrazan como que lo ponen como que muy debajo del agua, como de que no es gran problema y se toman cartas en el asunto y entiendas en las, eh, comillas, <chuckles> ¿no?
Oh. Oh, ya.
Pero
Oye, ¿cuáles cuáles son las razones detrás de esto de que no se esté tratando como debería?
pues yo creo que más que nada un una el consumismo y el mercado.
Okey.
Porque bien que se puede frenar y deberían este, eh, cambiar la las inversiones o más bien este, el esfuerzo en poder limpiar, por ejemplo, el mar, está lleno de plásticos. De hecho, ya hay una isla de plásticos, eh, lo mencionan en un un documental porque ni en las noticias aparece, pero en el documental sí se ve ya una isla literal, una isla de plásticos flotante en en pleno mar, entonces
Ujú. Oh, suena terrible, jum, sí.
Bien podría limpiar esos plásticos, tratar de reciclarlos y hacer otra cosa o o buscar la forma de biodegradarlos o degradarlos al modo des descomponer sus átomos y que estos no afecten el medio ambiente ni la naturaleza. Pero no lo hacen, ¿por qué?, porque, eh, u la inversión es mucha. El gasto es millonario y no les genera ninguna ganancia ni re reditúan algo sobre ello.
Okey. Ujú.
Aparte que ayudan a a disminuir la población mundial si lo quieres ver de una forma cruda
Okey.
y podría ser esa una de las situaciones.
¿Podría decirse entonces que hay todo una ma toda una maquinaria detrás de esto, que tiene intereses muy oscuros, no solamente por, es decir, no solamente es un descuido humano, sino que incluso es parte como de algún tipo de plan?
Pues no quiero sonar el, ¿cómo se le dice?, tiene su palabra este conspiranoico. Sí, totalmente, gracias. No quiero sonar conspiranoico, pero parece que sí. La la verdad es que parece que sí es así, porque, pues, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién produce los plásticos? Pues las grandes empresas, empresas millonarias. ¿Quiénes pueden d ayudar a a resolver este problema? Pues obviamente una persona que vive en la calle no lo va a hacer, ni va a poderlo hacer. Pero alguien que tiene los recursos sí que puede hacerlo, pero
¿Conspiranoico? Okey. Ujú. Claro, ujú.
Si tú estuvieras en el lugar de esas personas. Bueno, no no lo estás ni lo estarías. Pero, eh, u una persona estando en esa posición
Ajá.
¿realmente lo haría? No lo creo. ¿Por qué? Porque, reitero, ah, como te comenté hace un momento, es un gasto millonario y, pues, nadie quiere perder.
Ya. Sí, tienes toda la razón. Oye, ¿y tú, ¿cuáles crees que son estas instituciones que son las que evitan que se difunda esta noticia y que se tomen cartas en el asunto? ¿Cuáles son las beneficiadas de que siga sucediendo esto?
Pues más que nada, yo creo que el mercado o las grandes empresas y estas grandes empresas, pues, eh, mm, mm, eh, financian a los políticos para colocarlos en una mejor posición. Digo, no es no es co no es algo que sea especulativo, porque es bien sabido que muchas veces s grandes empresas favorecen a ciertos políticos con, obviamente, cierto beneficio, que no está mal. Todos buscamos un beneficio. Lo malo es que estas personas o estos políticos no actúen de una manera ecuánime en cuanto a sus gobiernos y al bien de su pueblo o o o gente, ¿no?
Okey. Okey. Exactamente porque en este aspecto se podría pensar que incluso están actuando en contra del beneficio a la gente, ya que la inclusión de microplásticos en aire, agua y en la cadena alimenticia, como lem como lo mencionas, pues ya está influyendo en que empieza a acumularse este plástico en la sangre de las personas y, por tanto, ya empieza a producir enfermedades tan graves como el cáncer y termina siendo un problema de salud pública, que es de lo que se supone que ellos están beneficiando a la salud pública.
Y y fíjate, ah, tocando ese punto de la salud pública ¿Por qué y te imaginas que ya se está buscando crear la vacuna contra el cáncer?
¿Es decir que hay una vacuna contra el cáncer?
Ya se está desarrollando. De hecho, ya hay pruebas de vacunas contra el cáncer que han sido exitosas y están en últimas fases. Por ejemplo, Rusia está generando una. Pero, ¿por qué? Porque, obviamente, ya toda la población se va a estar contagiando de cáncer.
Oh, interesante. Ujú. Okey.
Por las mismas situaciones y no solamente por plástico, sino por muchas otras situaciones, alimentos y productos, que no nos benefician, que nos contaminan. Entonces qué a
¿Es decir, que el problema de los plásticos pertenece a un gran abanico de de precursores de enfermedades que se están liberando de alguna manera voluntaria para luego, eh, que alguna de estas instituciones llegue con esta solución milagrosa que va a ser la vacuna para el cáncer y generarles poder y y y beneficio económico? ¿Es como lo que tratas de decirnos?
Así es. Pues, no sé si sea así. No, no, no es este, n n no creo que sea así como tal. ¿Por qué?
Okey. Sí, suena muy grave así, ¿no? <chuckles>
Sí, porque, deja de que suene grave, sino porque obviamente se están dando cuenta que ya es el cáncer se va a volver como la gripa.
¡Oh!, okey.
Entonces, no va a haber forma en la que este no la tenga ya las u unas persona va a ser como que difícil. Entonces, necesitan sí o sí crear una vacuna contra el cáncer para poder evitar esto que nos está afectando a todos.
Ujú. Así es. Ya, ujú. No tanto porque sea intencional, sino porque como no se han cuidado los aspectos suficientes.
No, porque es la consecuencia. Es la consecuencia.
Ajá, ya es la consecuencia.
Exactamente. Entonces, al ver su consecuencia, dicen: "Oy, ¿qué vamos a hacer?"
Ya.
Y ahora vienen con eso porque, hace 50 años, yo creo que no escuchabas tantos casos de cáncer, o no los había, o era muy raro.
Ajá.
Hoy en día los hospitales están más llenos de gente con cáncer, que de otra cosa.
Oh, esto suena muy mal.
Sí.
Oye, y tú de primera mano conoces algún ejemplo cercano, como digamos Una playa, un río, o un pueblo donde se nota ese impacto, ¿crees que es al en alguna región en específico es notorio que pase esto?
No, no solo en específico, créeme que yo, por ejemplo, que soy de la ciudad de México he visto mucho en las calles plásticos tirados por todos lados. Ni siquiera la gente tiene la propia educación y preocupación para poder se estar bien y tener bien a sus hijos, a su familia, porque al final de cuentas tú le vas a heredar esto a tus hijos, a tu familia. Y si no estás haciendo algo para que esto cambie, imagínate el día de mañana, ¿qué va a pasar?
Okey. Ya. Exacto. Sí, así es. Y, eh, y también empieza a volverse un problema cultural, ¿no?, no solamente de salud, sino que, eh, ah, al momento en que una familia entera ve que su entorno es de esa manera, no lo ve como algo ajeno ni como algo diferente, ni como algo anómalo, sino que puede ser que considere que eso es la normalidad y, por lo tanto, se acostumbra a vivir de esa manera y se hace un círculo vicioso.
Así es totalmente. Porque to yo digo que todo empieza desde el hogar. Si tú das buenos, unos buenos valores y una muy buena educación desde el hogar, yo creo que tus hijos van a crecer con una mentalidad diferente, y lejos de querer lastimar a los demás, o ganar a costa de dañar a alguien más, van a hacer lo posible por lograr un beneficio que que ayude a todos y a sí mismos.
Así es, ujú. ¿Entonces, consideras que a nivel individual sí hay soluciones?, ¿si hay una serie de medidas, hábitos, costumbres, eh, cultura, educación que pueda transf eh, que pueda transmitirse y que podamos aplicar en nuestro día a día para empezar a solucionar este problema tan grave?
Totalmente. Ahí está la clave. Ahí radica la clave de todo, desde casa que se comience desde el, persona por persona que se corriera la voz, que se invitara a la gente a a recapacitar, y a tener este
Okey. Ujú.
conciencia y reflexionar sobre ello para actuar. Y más adelante
Ya. ¿Cuáles son las medidas que debería tomar como no tei eh, como no tirar basura, por ejemplo, en la calle, esa sería una de tantas?
tirarla no tirar la basura en la calle, separar la basura, ponerla en los recipientes adecuados que se reciclen la la basura. Eh, que se creen formas, porque podríamos tener hijos que se eduquen en la ciencia, en la tecnología para desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan, de aprovechar toda esa basura y sacar un beneficio que al mismo tiempo pueda ayudar al medio ambiente, como por ejemplo los autos actualmente que se están desarrollando en Toyota. Es el motor de hidrógeno que ya no emana este cantidades de CO2 a, al al ambiente, sino ya es, eh, agua, es oxígeno.
Okey. Ujú. Ajá. Eh. Ujú.
Entonces podríamos implementar algo así con los plásticos, buscar una tecnología que nos permita separar esos átomos y que no sean dañinos para nuestra salud o para el medio ambiente.
A Oye, ¿y hay algo que tú en lo particular pedirías tanto a individuos como a autoridades y empresas para empezar a dar solución a este problema tan grave?
Sí, invertir en ciencia que nos permita poder hacer esa modificación a nivel molecular.
Okey, la inversión en ciencia. Entonces tú tienes una gran apuesta por la educación.
Pues es que es base de todo, porque u una población, eh, ignorante, ¿a dónde te va a llevar?
¿Tú le atribuyes todo este problema a la ignorancia? ¿Crees que ese sea la como el principal problema?
Pues, eh, ge en gran parte, porque si eres ignorante de los efectos y consecuencias y eres una persona que piensa de forma egoísta, obviamente lo vas a hacer así.
Sí, definitivamente, tienes razón. Creo que la ignorancia es uno de los problemas más graves y en la toma de conciencia. Oye, muchísimas gracias por compartirnos todo tu punto de vista y toda esta información tan útil para tomar conciencia del problema tan grave que tenemos enfrente.
Para mí ha sido un placer. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.